えっと、ちょっと突然なんですけど、スマホいぜんいスマホ依存っていうの感じたことありますか？
はいはい。 ああ、そうですね。いや、結構感じることあるんですよ。あの、僕、仕事が、まあ、フリーランスみたいな感じで、特定の時間に、こう、オフィスに出勤して仕事するとか、そういうのじゃなくて、もうほんとに仕事の内容とか時間も自分で決められるようにはなってるんですね。
お、なるほど。 うんうん。 うん。 へえ、いいですね。
だから、あの、時間とかそういったものにも融通が利くんですけど、こう、なんだろ、ちょっとした移動時間とか空き時間とかって、無意識のうちにすぐスマホを手に取っちゃうんですよ。
うんうん。 うーん。 うん、ふん、ま、そうですよね。
うん、そうなんです。今までは、こう、しなかった、例えば、こう、食事している時の待ち時間とかそう、そういう時にも、なんか、無意識のうちに携帯取っちゃって、で、こう、SNS とかそういったものを見始めちゃってるので「あ、やばい、ちょっと依存気味かもしれない」って思うことが結構ありますね。
うん、ふんふん。 うーん。 うん、ふんふん。 なるほど。 なるほど。ま、でも、それは結構みんな、そういう場面ではスマホいじっちゃうこと多いですよね。なんか、そういううん、ふん。
うん。確かに、こう、スマートフォンねうんうん。 やっぱり身近な存在じゃないですか。こう
うんうん。そうですよね。無くてはならないですね。
ね、名前だけ言えば携帯電話うん、ですけど、実際携帯だけどインターネットで調べ物も出来たり、テレビみたいに YouTube とか、そういう動画も簡単に見れたり。
はい。 うん、ふん。 うん。
うん。そう、あと SNS とか、そうはい。楽しいコンテンツも開けばやっぱりあるので、なんだろう、そういったのが習慣化しちゃうと、こう無意識的にやっぱり取ることって多くなってきちゃうなって。
何でも出来ちゃう機械ですもんね。 うん、ふん。 うん。 いや、それは確かにそうですね。
そう。 はい。
ええ、そういうなんか、なんか無意識にこうスマホをいじっちゃってて、なんだろう、はっと気づいた時に、あ、なんか支障をきたしちゃってたとか、なんかその、スマホをいじってることによって、なんだろう、こうマイナスになってしまったことがあった出来事とかって、なんか具体的に、ああったりしますか？
うんうん。 はい。 ええ。 はい。 ああ、ありますね。やっぱり、もう日々反省のことなんですけど、ま、やっぱり家族と一緒に居る時とかでも、ついついね、ちょっとこう手待ち時間とか、何もない時とかだと「ふーん」って言いながら携帯取っちゃうんですよ。
お。 うん、ふん。 うん、ふん。 うんうん。 ううん。うん。分かります、うん。
そう。で、家族がこう、僕に話しかけてきたりとか、こう、家庭のお話みたいなね、ちょっとした雑談とかも「へえ、そうなんだ」って言いながら、気づいたらスマートフォンいじっちゃってて、「お前ちゃんと聞いてるの？」って言われたりとか、こう意外と深い話とかにそこから入ってきた時に、そう、「じゃあ今何の話してたっけ？」って言われたら、「ごめん、ちょっとももっかい言ってもらっていい？」って。そういう風に聞き逃しちゃったりとか。そう、そういった失敗って、やっぱりあります。<laughs>
ふんふん。 うーん、そうですよね。ふんふん。 ふんふん。 <laughs> はいはい。うん、ふん。 いや、ありますよね、それは。
はい、お恥ずかしながらありますね。
うん、いや、ほんとに身近な存在だからこそ、まあ仕方ないと言っちゃ仕方ないですけど、まあ気をつけなくちゃいけないですけどね。なんか、そういう支障をききたしちゃってる中で、なんか対策とかって取ってたりしますか？気を付けてることとか。
そうなんです。ええ。 はい、だからそうなんです。 うんうん。 はい。 ここ最近は、やっぱりこのままじゃいかんと思って、色々とちょっと気を付け始めて、動き出したんですよ。僕自身も実際。
おお。 お、すごいですね。
はい。なるべくこう、充電するのはそれこそ、あの、自分の寝る部屋寝室に充電器を置いてるから、そう、充電中であれば、少なくとも携帯いじることはないし。
うんうん。 うん、ふん。 おお、なるほど。
うん。あとは、あの、ま、仕事とか、まあ、移動中とかで、こう、どうしても携帯あの、スマートフォンをい使用するとか、必要な時は、ま、しょうがないですけど、それ以外の、こう、家でリラックスタイムとか、こう、人とご飯行っている時とかは、こう、簡単に携帯が取れない場所に、こう、スマートフォンを置いたりしてますね。
うんうん。 うお、すごい。なんか、ちょっと自分に厳しくしてる感じで、素晴らしいですね。
ええ。 <laughs> そうですね、自分を律して。 やっぱりね、あの、机の上とか、あの、ポケットとかに入れちゃうと、すぐ、こう、無意識に取っちゃうんですよ。
うん、ふん。 いや、そうですよね。うん。
そう。だから、そ、手の届かない場所に、こう、バッグとかリュックに入れて置いとくとか。
うん、ふん。 うーん。素晴らしい。
うん、そうですね。大体、そう、荷物の中に入れて、ちょっと手の届かない場所に置く。
うん、ふんふん。
そうして、こう、なるべく相手との時間とか、そういった、ま、体験にしっかりと、こう、重視できるようにって心掛けるようにしてます。
うんうんうん。 うーん。 素晴らしいですね。へえ、そういう、なんか、ちゃんと対策して。うん、ふんふん。いや、いや、それはそうですよね。
いや、でもね、これが、なかなか難しいんですよ。<laughs> うん。 はい。
ええ、そういう対策をしてて、なんか実際にまあ難しいとは思いますけど、なんかこう、たまに、あ、今対策してて、これ効果があった効果があったというか、今これスマホいじらない場面で良かったなとか、なんかいじらなかったことによってポジティブなことが起こった出来事とかはありますか？
はい。 うんうん。 はい。 そうですね。やっぱり、スマートフォンってあくまで道具じゃないですか。
うんうん。 うんうん、そうですね。
だから、スマートフォンありきとか、スマートフォンに、この自分たちユーザーが支配されるようなのは良くないなと思って。
<laughs> そうで
ええ、意外と、そう、手に届かない場所とか、スマートフォン使わなくても生活はできるんだな。
うんうん。 おお。
ちょっと不便だなって最初は思いますけど、それでもなくても別に生活が困るほどのものではないんだな。
うんうん。 うーん。なるほど。
普段のこうちょっとした家族との会話 そう、食事行った時とかには、って思ってくるようになると、あの、スマートフォンにずっとこう目向けてた時には気づかなかった家族のちょっとした変化とか
うーん。
なんか五感がより鋭くなったって言う方はあれですけど。
うん、ふんふん。
なんか、そういったことを楽しめるようになりましたね。こう、料理の味に集中したりとか、こう、季節的な変化、こう、なんだろう、外の景色もちょっとずつ季節変わってくるから、葉っぱの色変わったなみたいな。そういったところに、こう、目が向いて楽しめるようになったっていうのは、いい変化なのかなって思います。
ええ、すごい。 へえ。 ふんふんふん。 うーん。 なるほや、それは本当にすごい変化ですね。確かに。ずっと、そうぐし下向いてスマホ見てってやってたら、季節の変わり目とかって、確かに気づきづらくなってる
<laughs> うん。 そうなんですよ。うん。やっぱ物理的にもねはい、視野がね。スマートフォンを向いてればやっぱ下向いてうつむいて見る状態になるから、狭まると思うんですね。そう、それがなくなることで、こう全体的に視野も広くなって、いろんなことに気づけるようになったかなって。それは本当に大きなプラスだと思います。
こと多いですよね、現代って。 確かに。 うん。 ああ、そうですね。それは素晴らしいですね。なんか、気をつけてスマホをこう、常にいじらないようにしてる効果は、すごい存分に出てますね。
うん。 <laughs> ね。でもやっぱりね、なかなか難しいんですよね。会話の途中とかで、あ、そういえばあれなんだったっけなって調べたくなって、しあの、やっぱスマートフォンで調べたりとか。あとはこう、お話の流れとかで、「あ、そういえばこの前旅行で行った、あそこの場所のレストランが良かったんだよ」って写真見せようとして携帯持っちゃったら、また無意識的にこうね、携帯を見るふうになっちゃうので。
すごい。 うん、ふんふん。 うん、ふんふん。 うん。 確かに。でも、なんか、そういう場合って、結構会話のなんていうんですかね、道具の1つになるというか。まあ、その旅行行った時の写真を見せるとかって、なんか、こう、あんまりネガティブな、こう、スマホのいじり方でもないんじゃないかなとかも思ったりするんですけど。なんか、どうなんですかね、なんか、常にネガティブなことばっかりじゃないような気もしますけど。なんかそういう、ポジティブに感じる時とかもありますか？
そう。 はい。 うん。 ああ。 確かにそうですね。うんうん。 ええ、確かにそうですね。うん。 はい、仰る通りで、あの、スマートフォンってやっぱ色んなものを入れたり、しらパッと調べられる、パッと、こう、見せられるってのはすごくいいところだと思って。ま、それこそ動画とか、自分でしょあの、保存してた写真とかもこう、パッと見て、あ、ここがこうなってて、すごく良かったんだよとか、こう、なんか思い出とかその時の気持ちを共有するためにすごくいい道具だなって思うんですよ。
うん、ふん。 うーん。 うん、ふん。 そうですよね。うん、ふんふん。
そう。だから、ま、実際、こう、ちょっと、なかなか喋りにくい人だったりとか、こう、会話のネタに困った時とかに、やっぱスマートフォンってそういう時はすごく役立つし、道具として、ちゃんと自分で管理して支配してる分には、すごくいいツールにはなるとは思うんですけど、でもね、気付いたらね、どんどんどんどんそこが逆に支配される方向に行っちゃうんですよね。
うん、ふん。 そうですね。うん。 そうですね。 ま、うん、ふん。 うーん、なるほど。なんかそこの線引きが難しいですよね。依存なのか。なんか、どこ依存って、何を基準にどこまで行ったら依存だと思いますか？スマホって。
はい。 うんうん。そうです。 はい。 はい。結構そのあたりは人によっても、生活スタイルとかによっても変わってくるとは思うんですけど、こう、無意識的に気付いたらずっとスマートフォン持ってて
うーん。 うんうん。
なんだろう。やっぱりこう、実際の生活とか人と話したりとかっていうよりも、圧倒的にこうスマートフォンを持って、そっちの方に関わる時間が長くなるなっていう風に感じたり、それを自覚するようになったら、やっぱり、こう、依存気味になってるんじゃないかなって思いますね。
うん、ふん。 うーん。 確かに、そうですね。もう常にずっといじってるみたいな感じだと確かに、依存になっちゃってますね。そうですね。
うん。 結構、うーん、いるじゃないですか かとか、こう、電車乗っててもそうだし、あの、駅のコーナーとか街歩いててもずっとスマートフォン持って見てて、そこから目が上がらない人っていうのもやっぱり結構いるんですよ。
うん、ふんふん。 うん。 うん、ふんふん。 結構ほとんどの人そうですよね、今。
ああ、確かにそうですよね。だから、ああは、やっぱりなりたくないし、ああいう状態までなってしまうとやっぱ依存気味なんじゃないかなって思い
うーん。 なるほどなるほど。
うん。
いや、なんか駅とかでそういう人いっぱい見ると、まあ結構ほとんどの人がそうっていうこともあって、気にはならないかもしれないですけど、なんかもし、自分の家族とか友達とか、身近な人で、そういう症状じゃないですけど、そういうことをしてる人を見付けた場合って、何か注意したりとかなんか言ったりしますか？
うんうん。 はい。 うん。 はい。 そうですね。やっぱり、ま、人の振り見て我が振り直せじゃないですけど、ま、もちろん自分もそういう風なってる可能性もあるし、だからこそ、こう、自分の家族とか友達がそういう状態になってたら、もう積極的にね、あの、話題を振って話しかけに行っちゃいますね。
うんうん。 おお。 うんうん。 お、なんか直接的に「スマホいじるのやめなよ」じゃなくって、話しかけに行って目を上げさせる。
そう。「ねえねえ、ちょっとあれ見て、外、そう、外、外、あれなんだと思う？」とか。うんうん、そんな感じ。
ああ、なるほど。あ、それはすごく、なんだ、スマートなやり方ですね。
で、そうすると うん。「あの、外のあれちょっと見てよ。あれ面白くない？あの看板さ」みたいな。こう、外とか、無理矢理、こう、視線意識をこっちに向けるようにすると、スマートフォンからパッと手とか目を動かすじゃないですか。
おお。 あ。 そうですね。素晴らしい。それはちょっと、私も使える手法ですね。<laughs>
うん。 うん。 あ、もう、なんでもいいんですよ。あの、そん時パッと気になったので。「あ、あそこ新しいお店出来てるじゃん。あれさ、なんだと思う？」みたいな。
うん、ふん、うん。 ああ、すごいですね。なんか、自然だし、絶対顔を上げさせることが出来るし、で、相手も傷つかないし。
うん、「え、なんだろう」って。 <laughs> はい。結構そんな感じで声をかけて、あの、無理やり <laughs> えっと、意識を向けさせることが多いですしはい。で、家族もはい。家族もそうですね、あのもし僕がそういう状態で結構スマートフォンに意識集中してたら「ああ、あれ見て、見て、見て。ほら、面白くない？ちょっと行ってみようよ」つって連れてかりとか。<laughs>
おお。 あ、なるほど。それは素晴らしい、いい方法ですね。 うん、ふん。 あ、ええ、じゃあご本人だけじゃなくって、ご家族の方も結構同じような手法で、自分を助けてもらってるというか、なんか協力し合ってるんですか？
うん。 はい。 そうですね。結構そういう風に うん、することが多いですね。なんか、こうしようねって決めたわけじゃないんですけど、そういう流れになることがうちは多くて。
ええ。 ふんふん。 あ、そうなんですね。なんか家族会議とかで、なんか、気づいたらこうしようね、とかではなく、自然と同じような感じで？
うん。 <laughs> そうですね。ま、一応はい。 うん。一応決めてるのとか、まあ、あの、取り決めまではいかないですけど、注意しようねっていうことで、あの、家族みんなでこう、食事食べたりとかご飯食べてる時には、あの、ご飯とあと、会話に集中するから、携帯はいじらないようにしようね、そのくらいは決めてはいるんですけど。
ふんふん。 うん。 うーん。 なるほどなるほど。
うん。でも、まあ、あくまでゆるく、そのくらいしか決めてないので。
へえ、すごいですね。 うーん、なんか、あんまりしっかり決めてないのに、さすが家族で、こう、強い絆で繋がってるというか、家族分かり合っててお互いを助け合ってる感じがすごい素晴らしいですね。
うーん。 <laughs> うん。 まあ、そうですね。やっぱスマートフォンも道具なので、や家族の会話とかそういった体験っていうものを重視していく。で、その中で、こう、スマートフォンを使って、よりその体験が良くなったりとか、より深く感じられるもんであれば積極的にそれも使ってく。そういう風にしていきたいし、それが理想かなと思いますね。
うん、ふん。 うん、ふん、ふん。 うん、ふん、うん。 そうですね、なんか、こう、うまい、さすがスマートフォンっていうだけあって、スマートだから便利なところは使いつつ、まあ、依存はしないようにみたいな感じですかね。
そう。 はい。 うん。うん、もちろんね、そう、依存は良くないですし、そこだけに、こう、視野が狭まってしまうと色々と危険な状態になるので。そう。でも、こう、厳しくしすぎないように、あくまで、こう、スマートフォンはあれば生活は豊かにもなるので、いいところはもちろん使っていって、その中でもちゃんと自分たちの時間っていうのをしっかり大事にするように、細かくそうですね、ここ最近だと結構使えるなって思ったことだと、携帯を普段使わない時は機内モードに設定しておくと
うん、ふん、うん。 うん、ふん、ふん。 うーん。 うん、ふん、ふん。 え、すごーい。
写真とか動画は見れるし、でもネットは繋がらないから、焦らないじゃないですか。
なるほど。 はいはいはい。そうですね。あ、それ、すごくいい方法ですね。
絵に見せかけ、ちが ええ、結構これ今のところいい感じで、そ、自分として工夫してできてるなって思ってます。
ええ、なるほど。結構気軽に、ま、ボタン一つでできる方法ですもんね。
そうなんですよ。簡単にほんとに機内モードはできるので、お勧めですよこれは。
ええ、すごい。あ、それはぜひ私も取り入れてやってみます、機内モード。
<laughs> 良かったです。
はい、すごい、いい方法を教えていただきました。ありがとうございます。
あ、こちらこそ、なんかスマートフォンの依存とかね、そのあたりから色々とお話ができてすごく楽しかったです。
いや、ほんとに色々私も聞けてためになりました。ありがとうございました。
こちらこそ、ありがとうございました。